Acı, evet. Onları böyle, hani, tohum tohum koyardı içine, böyle. Ve hatta bir gün onunkinden yerken Karabiber, evet, siyah biber diyorum, affedersin. <chuckles>
Evet. O! İlginç. Şey karabiberin karabiberden anladığım anladığım kadarıyla. Olabilir. He he. Do öğütülmemiş tohum hâliyle. Eee, güveç yemeklerine de konulabilir. Eee, b benzer işte <giggles> fırında pişecek yemekleri tercihe göre kullanılabilen bir biber o da.
Evet, evet. Ama böyle, hani o A, öyle mi? Hımm, hiçbir bilgim yoktu. Ben çünkü 1 kere, hani, ağzımda denk gelmişti de sanki, hani, ağzımda el bombası patlamış gibi olmuştu o yüzden. Eee, hep böyle ön yargılı olmuşumdur tohum şeklinde konmasına.
Evet. Hıı. <chuckles> Aslında, o belki babanın, hani, toz hâliyle koyarsa, ııı, her tarafına dağılır. Hani tercihen oradaki tabağında gördüğünde çatalın ucuyla ayırabilirsin yemek istemezsen ama bir şekilde kokusu da yemeğe sinmiş, eee, tir mutlaka, yani, o, eee, lezzetini aromasını katması için tohum halinde koymuştur baban onu ama sana <chuckles> büyük şanssızlık olmuş, ağzımda patlamış. Iıı, belki o, onda. Peki, sever misiniz baharat? Eee, yani, balığın yanında karabiber koyması çok güzel, eee, bir ayrıntı. Eee, fırında bu, ııı, şey, kağıdın içinde kebap gibi pişirmesi çok güzel. Eee, ayrıca böyle baharatlı yemekleri sever misiniz?
Hımm. Anladım. Maalesef biraz öyle olmuş, değil mi, evet. <giggles> Hı hı.

Hangi birini seçsem ki şimdi? Eee, çok fazla aklıma geldi böyle sorunca şimdi.
<chuckles> Böyle en eskiye git, <chuckles> oradan başlayalım.
En eski gittiğim zaman süt geliyor aklıma. <chuckles>
<laughs> Güzel süt sü seven bir çocuktun demek ki. Peki, sütle birlikte yediğin bir şeyler var mıydı? Böyle ülkemize has <chuckles> diyeceğin bir şey?
Aaa, Cicibebe, ETİ Cicibebe geldi aklıma direkt. <laughs> Ya, çok severdim.
Gerçekten mi? <chuckles> O baya o zaman büyümüşsün biraz ya adını hatırladığına göre hani. <chuckles> Çocuk mu olmuşsun artık?
Eee, ya, açıkçası hani büyüsem de hep yiyebileceğim bir şey aslında bu. Emm, ben bir de Hı hı.
Gerçekten mi? Şu an mesela olsa yer miydin?
Şu an gerçekten olsa yerdim galiba.
Gerçekten ne kadar güzel. Tabii ki, tatlar unutulmuyor, değil mi çocukluğa dair? Eee, sende de şimdi süt deyince aklına Cicibebe geldi. <chuckles> Güzel bir şey.
<laughs> Ya, aslında ben sütü de çok fazla seven bir insandım ya çocuktum daha doğrusu. Eee, çocuk insan. Eee, çok fazla severdim. Hatta şey yani, böyle, eee, aramızda kalsın böyle hani 10-11 yaşına kadar biberonla süt içmişim ben hatta. Hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. <laughs>
I hı. A, çok iyi <chuckles> çok iyi diyeceğim de yani o biberonun, ııı, ucu artık anneye şişe gibi kesmişmiştir zaten de 10-11 yaşına geldiğinde ama se
Evet, evet, kesinlikle yani. Eee, yeni uç alınırdı mesela onun ucu da kesilirdi daha fazla hani akabilsin diye mesela. O yüzden mesela Cicibebe'yi de çok severdim sütlü bir şey olduğu için. Öyle, hani, böyle süt ürünleri diyeyim çok sevdiğim şeyler oldu hep hayatım boyunca.
Evet. Ne kadar güzel. A, çok güzel. Peki sütü sütle başlamışken sütlü tatlılardan da böyle i çocukluğuna dair hatırladığın bir tatlı var mı sana evini hatırlatan?